Uhm, allora, mhmm, io direi, come ho detto prima, il fatto dei gruppi sanguigni, non voglio sapere come il fan lo lo abbia scoperto, però, cioè, si sanno praticamente tutte le informazioni più personali su ognuno dei membri, è una cosa incredibile. Oppure ci sono anche tantissime teorie di cospirazione, su qualsiasi aspetto della loro vita, poverini, che sì, sono davvero cose da pazzi.
Mh. <chuckles> Eh, dai. <chuckles> Mh-mh. Ah. Riescono a far collimare cose che mi dici non sarebbero <chuckles> impossibili in altri ambiti, dici, e quindi oka <chuckles> la cospirazione vera e propria. Senti, ehm, <clicks tongue> immagino che tu abbia quindi, uhm, anche molto materiale audio, no, quindi o o sop o sono soprattutto video nel tuo caso?
Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì. Uhm, no, no. Allora, uhm, mi piace molto loro quan sono nati grazie ad X-Factor, hanno partecipato tutti quanti ad X-Factor e, all'inizio, quando non erano ancora diventati famosi, facevano questi video diari in cui raccontavano un po' le loro giornate ad X-Factor, e quelli li guardo spesso, perché mi danno un po' di mhmm, mi portano molta nostalgia. Però, secondo me son dei video bellissimi. Uhm, <clears throat> invece diario ovviamente ascolto tutte le loro canzoni, le so tutte a memoria, sono proprio davvero bellissime tutte quante. <giggles>
Mh. Ah, non lo sapevo. Mh. Sì. Ah-ah. Eh, beh, e Tutte. Ovviamente, nessuna esclusa. <laughs> Quando si dice essere fan è proprio così. <chuckles>
Tutte, dalla prima all'ultima. <chuckles> E tra l'altro, s sembrerò una persona ossessionata, però quando ascolto le loro canzoni, so riconoscere dalle loro voci chi sta cantando.
Mh.